Ayun, para nga huwag muna husgahan ng dahil lang din si emoji at mas okey din naman na marinig mo rin 'yung paliwanag nila kung bakit nga naman gano'n. Eh, ayan kumbaga nabanggit mo minsan talaga may nagkakamali nga naman na mapindot nila 'yung gano'ng klaseng emoji. Parang nagkaroon ka na ba ng kuwento na minsan 'di ba, nag-i-story nag-i-story ka na sa social media mo, may times ba parang na-offend ka na parang may nag-react ng ng nakakatawa sa photos mo na 'yon na parang wala namang nakakatawa o kaya nagkamali lang sila gano'n. Nagkaroon ka na ba ng karanasan na gano'n at anong naramdaman mo?
Mm. Oo, totoo. Mm. Oo. Um, parang ano 'yung nangyari kabaliktaran. Parang may story na ganiyan na 'yung story na 'yun is hindi ko alam kung prenup or wedding na pinost sa story tapos no'ng nag-i-scroll na ako na ganiyan, ala ang napindot is angry. Oo, eh, 'di ba, 'pag sa story hindi mo na puwedeng bawiin 'yung napindot. Oo, puwede mo lang dagdagan ng ibang mga emoji pero hindi mo puwedeng baguhin 'yung isa so ang so no'ng nakita ko na gano'n, ala, eh, di nataranta ako. Pero ang ginawa ko nalang nag-message nalang ako tas nag-explain ako na, ah, hindi ko mean na mag-angry do'n sa picture kasi ano napindot ko lang na hindi ko namalayan na napindot pala 'yung emoji na 'yun tas ang pangit pa man din nung emoji na napindot. So nag-explain din talaga ako and buti nalang naiintindihan din nila, siguro naka-relate din sila sa'kin parang nangyayari din yata sa bawat isa sa atin kasi 'yun. Pero nakakahiya kasi prenup na picture masaya ang picture tas gano'n, gano'n 'yung emoji. Oo.
Oo. Weh? Ah, okey. Mm. 'Yung angry, oo. Oo, ayun. 'Yun lang. Oh, puwede oo. So anong nangyari? Oo. Ah, nagpaliwanag ka. Ayun. Mabuti naman. Oo. Sa'tin. Ayun nga, tas angry pa. Mm, may pagkakataon pala talagang ganiyan nangyayari 'no, at at least naman ang naging resulta, eh, okey naman, nagkaunawaan din naman kayo. Hindi na para pa lumala kasi iba 'di ba parang 'pag na-offend talaga eh, ah, parang dadalhin nila 'yun, eh. Ano 'yun, parang kakilala mo ba 'yan, 'yung nagawa mo no'n o para ah, okey at least nagkaunawaan din naman kayo, ayun naman ang mahalaga. Pero ikaw? Mm.
Oo. Totoo. Mm. Oo, kakilala ko. Oo, kaya minsan din, mm, minsan din sinasabihan ko din 'yung mga parents ko na, ma huwag nilang basta nagpipindot-pindot do'n sa mga ano, story do'n sa ano, sa social media. Mm.
Oo. Oo, tama nga naman din, oo. Pero ikaw para sa'yo, may mga practical tips ka ba para sa mga ibang tao, ah, nakakatanda ganiyan kung kailan dapat gumamit ng emoji at kung kailan parang bawal at parong parang maka-recover para sa gano'ng pangyayari gano'n?